Oh, oke.
Dia bilang, eee, bilang kayak, "Eh kamu tahu nggak ini ada teman aku?" Yang kebetulan aku juga tahu temannya itu, dia bilang kayak tiba-tiba dia itu dapat kerjaan di PT ini terus aku kaget kan, "Hah gimana maksudnya?" Iya, jadi dia waktu itu nerima di PT ini dan PT itu yang nawarin aku kerja.
Hmm. Heeh heeh. Terus terus? Aduh bener penasaran nih.
Nah, terus, eee, dia bilang kan kayak, "Ya, itu ya bagus tempatnya," ternyata dia dapat bonus, terus dia dibawa jalan-jalan ke Asia Tenggara, ternyata di Asia Tenggara itu dia dibawa ke Kamboja terus dia dimutilasi ternyata perusahaan itu untuk, eee, apa ya, untuk mutilasi itu gitu.
O oh. Jual organnya, TPPO ya?
Iya, bener itu.
Penjualan orang ya? Penjualan organ, hmm, bener bener bener.
Heeh. Jadi kan aku kaget ya, kenapa anak ini tiba-tiba tiba-tiba ini gitu, terus kok, eee, make sense sama apa yang aku rasain, tu terus kayak ada nyambung yang sama mimpi aku gitu.
Oh Oke. Ih sumpah ini eee, sebenernya dari awal tuh aku udah mulai nyangka sih, kayaknya ini ada sesuatu yang mungkin lagi happening sekarang kan yang lagi trend banget kayak Kamboja atau ju tapi yang tadi mikirnya adalah kamu tuh tawarin kerja di, eee, judol kayak gitu tadi mikirnya. Judol di mana gitu kan, aku mikirnya di judol gitu, di kantor-kantor judol. Ternyata gitu, terus ketika temen kamu ngasih tau itu respon kamu gimana? Kayak apakah kamu cerita ke temen kamu atau gimana?
<laughs> jepeni <laughs> Oh bukan, bukan.